तनाव जैसे अभी कॉलेज पास करके मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया है। तो कह लीजिए कि नए-नए जॉब पे जाने से भी अ, थोड़ा उसका काम का जो भी एक तनाव है, वो बना रहता है क्योंकि नए हैं आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देने वाली लगती हैं। तो वो चीज़ है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि बाकी किसी चीज़ पे हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। और एक कॉम्पिटिट सही है अपने कॉलीग्स के बीच में।
जी। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कोई पारिवारिक तनाव, किसी तरीके का रिलेशनशिप का कोई तनाव?
नहीं अब भई फैमिली जो है मेरी जो परिवार है, वो तो अच्छे से सपोर्ट ही करता है हर चीज़ में उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं ये भी है कि मेरे मम्मी-पापा का जो मेरे से उम्मीदें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है और हमेशा से बचपन से उनको पूरा करने का मेरा भी एक रहा है कि उनको जो वो मेरे से उम्मीद लगा रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा अच्छा करूँ ताकि उनको मेरे पे प्राउड फील हो। तो कहीं न कहीं वो भी मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए भी चीज़ें अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करने की हमेशा से कोशिश करती आ रही हूँ।
जी।